Genau und damit fängt das Problem nämlich an. Aus dieser aus dem „es wird bald besser” wurde „es wurde gar nicht besser.” Es wurde zur Normalität. Ne, also, ich habe 'ne normale Regelarbeitszeit, die geht von 9:00 bis 17:30. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich sitze schon um 7:00 morgens da, damit ich die Arbeit erledigen kann. Und statt 17:30 komme ich um 19:00 nach Hause. Und anstatt Feierabend zu machen, esse ich mit meinen mit meiner Familie und habe danach das Laptop auf'm Schoß und sitze wieder auf dem Sofa und mache wieder irgendwas. Das heißt, bei mir wurde das irgendwann so schlimm, dass ich wirklich von morgens 7:30 bis abends 23:00 eigentlich durchgehend gearbeitet habe.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, aber, mm, wie sieht's denn aus, wurde die Arbeit denn wenigstens bezahlt? Das wäre jetzt zuerst mal meine 1. klassische Anmerkung. Mhm. Okay.
<chuckles> Du meinst die Zeit? Nein. Also, nei ne, in meinem Arbeitsvertrag steht „Überstunden sind abgegolten.”
Ah okay, aber einfach durch die deine Position, die du hast, ähm, war das in deinem Gehalt schon mit, äh, veranschlagt, diese diese Überstunden.
Ja, wenn ich da heute drüber nachdenke, würde ich sagen nein, aber das Gehalt ist schon gut, ne? Also, es rechtfertigt aber so 'n Stundenpensum trotzdem nicht. Finde ich zu niemandem, im Übrigen, ne, aus meiner Sicht heute.
Mhm. Mhm. Mhm. Nein, nein, okay. Das heißt, bei 1, 2 Stunden pro Tag oder, sage ich jetzt mal, vielleicht so, ja, 10 Stunden pro Woche hätte keiner was gesagt, aber das waren ja, äh, schon über 5 Stunden pro Tag oder da kommst ja gar nicht mit hin. Das ja, okay.
Ja. Ja, also, es in den in den Höhe also, in der Hochzeit ich habe es dann irgendwann mal für mich getrackt, weil dann einige Dinge passiert sind. In der Hochzeit bin ich auf 90 Stunden die Woche gekommen.
Mhm. Wow.
Das ist mehr als das Doppelte von dem, was eigentlich das das Arbeitszeitgesetz zulässt.
Okay. Mhm. Mhm, ja, ja, genau. Das heißt, es gab für dich, wie du schon sagst, keine Freizeit mehr. Ne, die andere Zeit brauchtest du wahrscheinlich ganz klassisch dann zum Schlafen, gehe ich mal von aus.
Und für mich J ga ganz genau, ne, das ist das. Und ich habe irgendwann angefangen, auch wie du schon vorhin sagtest, äh, Freizeit und Beruf miteinander zu vermengen, ne? Sodass ich halt zu meiner Frau gesagt habe: „Komm doch heute Abend ins Büro, dann unterhalten wir uns noch 'n bisschen mit denen, dann“ ne? Oder: „Lass uns doch mal mit dem und dem essen gehen.“ Ja, du gehst ja nicht aus Freundschaft mit Arbeitskollegen essen, sondern weil du Dinge besprechen willst.
Mhm, mhm. Mhm. <chuckles> Okay. <laughs> Hm. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja gut, das ist natürlich schon, wenn du sagst zu deiner Frau „komm ins Büro, da mach 'n Termin”, hm, das ist natürlich schon dann schwierig. <chuckles>
Ne, also, du vermischt Sachen. <laughs> Ja, aus heutiger Sicht ja, tatsächlich. Sie fand's auch nicht so witzig, hat's trotzdem mitgemacht, Gott sei Dank. Ähm, aber für mich war so 'n Aha-Moment ähm, wir wir also, das war auch 'n zufälliger Aha-Moment, dass meine Frau und ich irgendwann den Hausarzt gewechselt haben. So, einfach nur, weil wir mit unserem unzufrieden war. Der war halt nicht nicht erreichbar und nichts. Und, ähm, wir haben 'ne Hausärztin empfohlen bekommen, zu der sind wir auch hingegangen und dann hat die gesagt zu uns: „Ja, ich nehme euch gerne auf, aber wir machen erst mal 'n Gesundheits-Check-Up-Termin. Ich möchte euch mal kennenlernen auf gesundheitlicher Ebene.“ Und ich habe gedacht: „Mach doch, mir doch egal, ist ja nix, ich bin kerngesund.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
Und dann sitze ich da in diesem oder liege auf dieser auf dieser Bahre und werde an das EKG angeschlossen von der Praxishelferin und 'n Blutdruckmessgerät. Und dann misst die den Blutdruck und sagt: „Ah, da ist was schief gelaufen, das müssen wir noch mal messen.“ Misst 'n 2. Mal.
Oh. Dek das kann nicht sein. Okay, also, sie hat w okay, mhm.